Allora, no. La vera routine, quella che mi rilassa davvero, che riesce meglio, include sempre mia figlia almeno, o anche mio marito, ma diciamo che la presenza di mia figlia è fondamentale, perché ha 8 anni
Mh.
e praticamente da poco tempo, da 1 annetto a questa parte, ha iniziato a vedere anche i film, intesi anche come cartoni animati, perché prima, mhmm, non li guardava perc o si annoiava oppure le facevano paura. Ma le facevano paura tutti, anche cioè per dirti, cartoni animati tipo, che ne so, mi viene in mente, ehm, Frozen, cioè cartoni animati popo p proprio per bambini, però lei era diciamo era piccolina e si spaventava. Adesso invece non si spaventa più, quindi ri riesce a condividere con me questa passione per il cinema e allora quando riusciamo quindi magari l'ideale è il venerdì perché lei il sabato non va a scuola, oppure quando banalmente mio marito non c'è perché ha da fare, perché lui, insomma, un do ogni tanto lavora la sera. Allora io faccio i pop corn
Certo. Ah, eh oh hai Okay sì, non ha paura. Okay. Certo. Quindi vi prendete un po' di spazio per voi 2. Mh.
rigorosamente salati, ci mettiamo sul divano e ci guardiamo un film assieme, dividendoci io e lei i popcorn col nostro cane davanti che s s che supplica per avere qualcosa.
Che so <chuckles> e certo, anche anche lui vuole essere partecipe di questo venerdì sera.
Sì, sì, ci guarda proprio come se se fossimo 2 disgraziate che lo tengono la tengono a pane e acqua.
Certo. Ma, ehm, e invece, il film lo scegliete insieme, oppure tu, magari, vi far vedere qualche film per affrontare qualche tematica un poi più importante che per affrontarle farle affrontare il futuro, oppure o qualcosa magari una commedia, appunto, spensierata per ridere e stare bene insieme?

Ma dipende un po' dal momento. Tendenzialmente vuole scegliere lei. Il problema è che, come tutti i bambini, tende a essere un po' ripetitiva, cioè lei si è vista tutti i tipi di Cenerentola di tutte le versioni che sono mai state prodotte, mhmm, ehm, film, cartoni animati, americani, italiani e quindi dopo un po', va bene tutto, va bene l'amore materno, ma, ma, ma magari cambiamo. E allora a quel punto ho imparato, diciamo c ho mhmm <clicks tongue> la, ehm, per ho c ho capito che per riuscire a convincerla le devo proporre i vecchi film tipo anni '80, anni '90 che ho visto anch'io, quando avevo la sua età.
Mh. Okay. <laughs> Eh certo, però. Vabbè, certo. Oh, belli. Belli.
E devo dire che all'inizio
Esatto che poi, lei Cenerentola appunto lo vede aggiornata ai tempi di oggi, però il in il primo magari non l'avea non l'ha mai visto. E no ah, adesso pure quello, <chuckles> okay, proprio andati a cercare in tempo cronologico. <giggles> In in tempo cronologico andate a cercare. <chuckles> Okay.
No, no, ha visto pure quello. Ce ormai propr potrebbe scrivere una tesi sui film d di Cenerentola, lei. No, no, però ad esempio è successo quest'estate, che lei appunto voleva edere Cenerentola, io a quel punto mi sono impuntata perché non c'avevo proprio voglia. E ho detto: "Ah, adesso cerchiamo un film adatto per te che tu sicuramente non hai mai visto". Ne ho scelto uno, guardando nelle varie piattaforme, sai, che che ci sono. Ho trovato "Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi"
Certo. Sì, sì.
che è un film
Mh. <chuckles> Film e è un titolo interessante comunque.
credo che sia della Disney onestamente, non ricordo, ma è un film molto c'è sarà dal inizio anni '90, fine anni '80, e ho iniz abbiamo iniziato a vederlo, lei per i primi 10 minuti ha sbuffato: "Non mi piace, mi annoia, uff, va che brutta scelta", <chuckles> è molto simpatica mia figlia, <laughs> c'ha un bel caratterino. Poi però
Okay. <chuckles> Sì, sì, sì ti fa ti mette a tuo agio diciamo. Non ti
Eh sì poi però la la cosa l'ha conquistata, perché in effetti è proprio un film per lei, cioè propo proprio adatto, poi divertente, c'è nel primo c'è anche un po' la storia d'amore tra i 2, tra il ragazzo e la ragazza, quindi non è Cenerentola, ma ci possiamo accontentare. E con quello e da quel da quel momento in poi ha acquistato un pochino più fiducia sui mie sulla scelta sulla mia scelta dei film e quindi ogni tanto, tipo l'ultimo che le abbiamo fatto vedere, c'era anche mio marito, è stato "Ritorno al futuro".
Mh.

Ah <clears throat> in realtà, riflettendoci parlando con te, riflettendo sulla cosa, io avevo una routine. Uhm, ero più grande di mia mia figlia, avrò avuto 18, 19, 20 anni, e all'epoca vivevo con ancora con i miei genitori. Anche perché, uhm, anche l'università io non sono stata una fuori sede. Quindi, somma, anche in quegli anni io ero comunque a casa con i miei.
Mh.
E in effetti io e mia madre, ma senza adesso, insomma, ovviamente non è che l'abbiamo stabilito prima; abbiamo al all'epoca avevamo una nostra routine che è iniziata d'estate ma poi, in effetti, è continuata poi continuava anche con la brutta stagione, ossia, a un certo punto, mio padre andava a dormire, perché, mhmm, insomma è sempre andato a dormì presto. E se io e mia mamma io non ero e esatto, rimanevamo solo io e lei.
Mh. Quindi è sempre più o meno stata una cosa tra donne. Nel sens adesso con tua figlia ehm, ah, okay, e cioè con tua mamma, oka
Esatto, esatto, perché se, ehm se io ovviamente non ero in giro con gli amici, ma ero a casa, mia madre apriva il freezer, prendeva 2 cornetti Algida, possiamo dirlo? Non lo so, ormai l'ho detto; 2 gelati e ci mangiavamo il gelato guardando la televisione, che sembra una cavolata ma è una cosa che facevamo non dico tutte le sere, ma quasi.
Mh-mh. <chuckles> Quindi e se quando non lo facevate vi sent sentivate che vi mancava qualcosa oppure avevate un piano B, oppure non era magari tanto importante da da far ah, okay.
Ma in realtà No il piano B non c'era, devo dire, però mi è capitato poi, invece, di andar via di casa, ehm, per per studio andar fuori e mi rendevo conto che, in effetti, l'avevo per carità avevo altri riti, avevo gli amici, avevo il fidanzato, di sicuro non ero sola, però questo rito con la mamma un po' mi mancava. Ne ho capito l'importanza quando non c'è stato più.
Ti mancav invece quando so sei andata, appunto Certo. Ehm, appunto invece con i fidanzatini o anche con gli amici avevate qualche routine, magari prima di uscire vi trovavate in qualche bar che doveva essere sempre quello, oppure in un parco? Oppure nen niente.
Beh, diciamo che verso i 20 anni avevo la classica co enorme comitiva che si ha quel periodo, no, e quindi noi avevamo come tradizione, il sabato sera ovviamente, di trovarci in un parcheggio, ognuno arrivava con con la sua auto e a quel punto dovevamo decidere dove andare a passar la serata, ma ci trovavamo già tardi, non prima delle 10 e mezza. E stavamo le ore in realtà là a chiacchierare; cioè la serata era già cioè il bello della serata era quello.
Mh. Certo. Era era quello. Certo, era quello lì.
E poi ogni tanto ci sposta finalmente decidevamo dove andare e ci spostavamo.

Mh, eh, quello sì.
E là purtroppo è un po' una routine perché lo fa cioè, mhmm, devo dire che lo faccio anche se so
Ciamo che esatto, quello no non ti aiuta a mhmm, ad addormentare, ma ti sveglia di più il c cervello, esatto.
Eh no, anzi mi distrae. Eh, son là che guardo le cose divertenti, le cose interessanti e poi invece cioè cioè invece di rilassarmi e dormire son più sveglia di prima.
Esatto. Ma invece cu
Però lo fa m lo so, ma lo faccio comunque.
curiosità, ehm, guardando i film che appunto ti rilassano, ehm, sei mai stata poi appunto condizionata nell'addormentarti, non so, magari scegliendo un thriller, un horror hai fatto fatica, oppure sognando di essere de dentro quel film?
Ma da grande da allora da bambina sì, costantemente. Se guardavo una cosa vagamente paurosa avevo gli incubi per settimane, ma più che incubi proprio non riuscivo a dormire perché vedevo le ombre, le classiche cose da bambina, c'è un mostro nell'armadio, così.
Mh. Ah okay, l'uomo nero diciamo.
Esatto. Crescendo devo dire che, ehm, in in realtà va beh, a parte che appunto mi son fatta furba e le cose che mi fan troppo paura non le guardo, ehm, così risolvo il problema.
Okay, quindi sei diventata crescendo sei diventata anche razionale, dicendo esatto, se le cose mi fanno paura, mi piaccion non è ugua
Però mi capita se magari non so s c'è il thriller con i ladri così di sognare magari che mi entra qualcuno in casa m'è capitato. Sì, terribile.